สวัสดีค่ะ คุณหมวก
สวัสดีค่ะคุณบ้าน
คิดถึงจัง พอกินอาหารวันนี้แล้วทำให้คิดถึงคุณหมวก แต่ไม่อยากเล่าให้ฟังเดี๋ยวเธออิจฉา เดี๋ยวเธออยาก?
กินอาหารไทยแล้วคิดถึงคนไทยใช่ไหมคะ? <chuckles>
ถูกต้อง <chuckles> <chuckles> เออ
อืม ก็อิจฉานะ เพราะว่ารู้สึก ว ไว้ว่าแบบอยากกินอาหารไทยแท้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม เนาะ โขลกเอง เลย อะไรใช่ อย่างงี้เลยใช่ไหม? เออ
จริง จริง ที่นี่ นี่ครกอย่างถูกต้องก็ไม่มี อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาจะปั่นเอาอะไร อย่างเงี้ยค่ะ อืม
อืม มันก็ไม่ฟินอีก เหมือนกันกับการที่นั่งโขลก <chuckles>
ใช่ บนกลิ่นมันจะแบบ มันจะไม่ได้เหมือนกับการที่เราโขลกเนาะ โขลกบางทีแบบพวกรากผักชี พวกอะไรอย่างเงี้ย มันจะหอมกว่า
ไม่ ถูกต้อง เพราะว่าปั่นมันแค่ละเอียดเป็นชิ้น ๆ แต่เป็นชิ้นใครชิ้นมัน แต่โขลกก็คือการที่มันบดขยี้ที่อยู่ในชั้นเดียวกัน แล้วมันจะนัวอะ
อืม อืม อืม ๆ ๆ โอ้โฮ หิวเลยอะ มันหอมอะ
อืม เดี๋ยวกลับมาแล้วค่อย บ <chuckles> กลับมาแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวค่อย โอ้ ผัก เอ่อ รากผักชีเงี้ย โขลกกับพริกไทยอะ เธอ แล้วก็ทาตัวปลา อย่างเงี้ย แล้วไปนึ่ง โอ้โฮ ให้เธอโกรธเล่น ๆ อา พูดถึงเรื่องนี้ ให้เธอโกรธเล่น ๆ ทำให้นึกถึงคนเราอะ มันก็ มันจะมีการแบ่งชนชั้นในสังคม ใช่ไหม ทีนี้เราก็เลยอยากจะถาม เอ่อ คุณหมวกเหมือนกันว่า คิดยังไงกับการแบ่งชนชั้นในสังคม?
กลิ่นโชยมาเลย อืม อืม อืม อือ อืม อืม ค่ะ อืม คิดว่ามันเป็นประเด็นที่ ที่ อ จริง ๆ มีมาช้านานอยู่แล้วแหละ มันมีมาตั้งแต่เมื่อก่อน อะไรอย่างเงี้ย ในประวัติศาสตร์ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่เมื่อก่อนอาจจะมีความแบบ พอเรามองเข้าไป อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันจะดูเป็นชัด ชัดเจนกันมาก เพราะเมื่อก่อนเราก็จะมีใน ค ส่วนของแบบ อ่า กษัตริย์ อ่า คนธรรมดา แล้วก็ ก็จะมี ถ้าย้อนไปกว่านั้นอีกเราก็จะมีทาส มีอะไรอย่างงี้เนาะ มีอะไรแบบเนี้ย ซึ่งมันก็สะท้อนถึงความไม่เท่าเทียมอะแหละค่ะ แล้วก็มันค่อนข้างที่จะฝังลึกจนกลายเป็นเรื่องปกติ อาจจะลามมาถึงปัจจุบันโดยที่เราไม่รู้ตัว แต่ว่าจริง ๆ เราที่อยู่ในสังคมก็พยายามที่จะ ใช่ ก็พยายามที่จะทำให้มันดีขึ้น ค่ะ
อืม ค่ะ ค่ะ อืม เออ เออ ๆ ๆ ใช่ ค่ะ ประเดี๋ยวขอ ขอ ค่ะ ขอแทรกนิดหนึ่งที่ตัวเองบอกว่ามันเป็นสมัยก่อน ขอแทรกนิดหนึ่งนะ ข ขอโทษนะเพื่อน แทรกนิดหนึ่งตรงที่บอก ตัวเองบอกว่า มันเป็น เอ่อ จากกษัตริย์ มีท่านขุน มีทาส จนถึงทาส ใช่ไหม แล้วมันจนถึงปัจจุบัน มันเกอะ แล้วมันทำไมมีจนถึง ณ ปัจจุบัน เพราะมันกลายเป็นรากเหง้าที่เป็นวัฒนธรรมที่ติด กันมา เสิร์ฟรุ่นต่อรุ่น มันเลยจนถึงปัจจุบันนี้ไง
อืม อืม <chuckles> เออ อืม อืม ค่ะ อืม ค่ะ